Ouais, ouais, ça fait du bien de trouver la bonne personne et cetera. Moi je suis aussi un petit peu dans cette situation-là où j'ai enfin trouvé la personne avec qui je suis bien, avec qui j'ai des points communs notamment, bah, ma copine elle adore jouer aux jeux vidéo et cetera. C'est quelque chose qui me manquait aussi, j'avais jamais partagé avant. Et heu, c'est vrai que c'est des petites choses, mais en fait ça ça fait toute la toute la différence dans dans le quotidien. Et en fait aujourd'hui on s'est vraiment bien trouvés et on e et ces questions-là on se les pose beaucoup moins. Elle, elle se les pose beaucoup plus pour d'autres raisons, qui sont parfois, heu, professionnelles ou parce que, heu, j'ai, heu j'ai un j'ai j'ai un travail, heu, qui fait que je suis assez bien payé donc heu, elle, elle se pose beaucoup de questions aussi, heu, de manière financière et cetera. Donc heu, tu sais ce s'il peut évoluer, donc heu, parfois tu as des doutes sur ta relation mais est-ce que maintenant que tu es bien avec lui, et cetera, est-ce que maintenant tu as tu as tu as tu as s tu as des questions que tu te poses sur d'autres sujets, d'autres thématiques qui pourraient, ben, influencer votre quotidien?
C'est ça. C'est vrai? Ah! Trop bien. Ah, ouais! Ouais. Ah, oui! Bah, en fait, comme tu le dis, je transpose un petit peu ma situation par rapport à ta copine. Du coup, moi j'ai pas de travail malgré un master, malgré, heu, 5 ans d'alternance, malgré le fait que ça fait 1 an que je cherche et cetera. Hem, et en fait, mon copain, heu, a fait de l'alternance aussi en bac plus 2, et là, heu, beh, il va avoir un CDD après son alternance. Ça, c'est pour lui, et je suis extrêmement fier de lui. C'est-à-dire que vraiment genre, heu, tu vois, il s'est vraiment donné en fait au taf. Donc en gros, il le méritait carrément. Donc je suis content pour lui, tu vois. Mais du coup, je me dis: «Ah ouais, donc ouais, maintenant lui, il va gagner de l'argent et pas moi. Comment on va faire pour être, heu, équilibrés?» tu sais?
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh OK. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est pas facile, hein. Mmh.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
Ouais, genre, heu, je t'avoue pareil, genre je me dis: «Bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que, genre, ça va continuer?» et cetera. Et lui, tu vois vraiment genre dans un un une continuité de bienveillance qui me dit: «Bah, si tu veux, tu resteras à la maison et moi je travaillerai pour nous», et cetera, tu vois? En fait, enfin vraiment genre, heu, j'ai de la chance de l'avoir, mais je veux pas ce mode de vie. Évidemment, tu vois, je veux pas profiter de lui. Je veux pas genre, heu, rester à la maison, et cetera, moi aussi, je veux faire ma carrière, moi aussi, tu vois. Je veux avoir des responsabilités des responsabilités, tu vois, je veux gérer mon équipe, et cetera. Donc en soi, tu vois, c'est super b bienveillant ce qu'il a fait et je me sens vraiment rassuré à ses côtés. Mais heu, voilà, je veux aussi avoir un travail pour être, heu, au même pied d'égalité.
Mmh. Ouais. Ça Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ce qui est normal. Mmh. Ouais. Mmh mh. Bah, ouais je comprends, on a envie de «rendre la pareille» entre guillemets, on a envie d'être à la hauteur dans un sens, tu sais, de la personne avec qui on est, donc c'est pas toujours facile. Mais heu, j'espère en tout cas bah, que, heu, que vous allez continuer à vous épanouir ensemble, que tu trouveras du travail aussi et que, heu, voilà.
C'est ça. Exactement. Ouais. Merci à toi, c'est gentil. <chuckles>
<chuckles>